Hum.
É. É é um lugar que não é longe, que dá pra ir, principalmente, assim, num clima mais tranquilo, né, no inverno talvez não seja a melhor opção. <chuckles>
É, eu ia falar isso, acho que no inverno, natureza, assim, só se for Serra da Estrela, né. Mas, eh, acho que é uma 1 e meia aqui do de casa, viu, o Gerês. Não é tão longe.
É, é. Olha, então que que legal, né, então, assim, vocês podem colocar e e tentar fazer até juntos, pode ser até uma atividade legal pra você fazer em família.
Uhum.
Sabe, sentar todo mundo, assim, teus filhos, teu marido e falar: "Gente, vamos pensar onde que a gente quer ir?". Né? Que lugar que dá pra ir sem gastar muito? Que lugar que dá pra ir ficar 2 dias? Que lugar que precisa ser uma viagem longa, né? E aí pensa, assim, como que você vai relacionar essa coluna da logística com a coluna do sonho, sabe.
Uhum. É, eu acho que principalmente a parte, eh, financeira aí, né, vai pegar mais vai vai ficar mais mais, eh eh, vai vai ser mais complicado, né, para de se de se arrumar essa logística. Mas eu achei muito boa essa sua essa sua ideia, não tinha pensado nisso. É de repente escolher uma viagem grande por ano, né. Provavelmente mais próximo do do do do verão, né, porque natal, tal, eh, e depois tem o inverno. Eu não curto muito, sabe, o inverno, eu não gosto de frio, eu sou aquela brasileira nata mesmo que gosta do sol, gosta de curtir. Eh, então de repente deixar essa viagem maior pra ir durante as férias de verão. E algo de repente um final de semana, né, um feriado, pra essas viagens mais curtinhas.
Uhum. Sim. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Claro. <laughs> E e sabe que Aham. Isso. E e é uma coisa interessante você pensar também nessa questão do inverno e do verão, que acaba, né, claro que, assim, às vezes durante as férias, férias mesmo de verão, as coisas estão um pouco mais caras, né. Mas
Ai, eu estava pensando nisso. No momento que eu falei, eu falei: "Ixi, mas ir viajar no ver", mas não tem jeito, quem tem filho não tem outra forma, né, porque tem os tem a escola.
É. Se vocês conseguissem É difícil, né. É, exatamente. A a questão da das férias escolares acabam acaba complicando isso, né. Mas o fato de você ir no verão, o que que é legal? Você aproveita muito mais o lugar, porque você tem mais luz do dia.
É verdade. É. Uhum. Ai, é verdade. Gente, na Europa até 22h ter sol. Ai, que sonho, adoro.
Né. Sim, isso. Então, assim: "Ah, vamos fazer uma viagem pra Paris". Sim, mas se for no verão você tem luz do dia pra ver a cidade durante muito mais tempo.
Uhum.